Nah, ini Kak, kalau misalkan dulu ya, kan coba tuh, aduh ini keren gitu kan, eee, artis mana atau idola yang mana lah gitu ya, eee, terus diikutin. Itu ada enggak sih di anggota keluarga, misal atau teman-teman juga yang komentarin gitu, Kak atau Kakak sendiri memang ngerasa, aduh mu mungkin dari foto ya, biasanya kalau misalkan depan cermin agak susah ngebuktiinnya, kalau dari foto eh, ternyata enggak pas gitu loh. I gimana tuh, Kak?
Iya, heeh. Wah, iya iya. <chuckles> Campur-campur sih, Kak. Jadi, pernah waktu aku masih kecil gitu kan, aku pakai baju apa gitu, waktu aku beli pernah sengaja beli baju dress yang dia tuh selutut. Terus cuman emang salahnya aku karena muka aku bulet tuh aku pakainya yang style gaya turtleneck, Kak, yang si kerahnya tuh sampe leher, karena aku pikir si e Anisa Cherrybelle, pake itu bagus gitu kan, dia tuh sus kek salah satu member favorit aku di, eee, grup band itu kan. Aku pikir kalau dia pake bagus, aku juga bakal bagus dong! Ya udah aku pake tuh. Terus pas ketemu, di dilihat sama sepupu aku, sama temen mereka yang kayak, "Kamu kenapa jadi b jadi kayak gendut?" Gitu loh, Kak di aku malah beda gitu loh, hasilnya sama si iya, makanya.
Mhm. Iya. Bingung. Oh. Heeh, kasihan Kakaknya, ya perasaannya gimana tuh, Kak? Mau dipuji, dapet kayak komentar, itu gimana dong?
Cuma waktu itu aku, eee, ya tersinggung lah ya, pertama, karena kayak ini dateng-dateng terus langsung ngomenin gitu kan. Cuma waktu itu aku nggak terlalu mikir itu ngaruh ke aku ya, lebih ke aku ngerasa kayak jadinya, eee, kepercayaan diri aku turun kan, jadi bukan masalah cocok atau enggaknya jadinya, aku jadi kayak nggak percaya diri, alhasil ya udah, nggak aku pakai lah si, eee, dress turtleneck itu, lama itu Kak, nggak aku pake. Sampai pas aku udah tua nih, udah usia sekarang gitu kan. Nah, terus ketemu lagi tuh sama eee, gaun turtleneck itu, mau aku coba pake
Mhm. Pakaian tadi, heeh. Iya. Terus diapain? Dipake lagi?
Nah, pas aku pakai tuh, ya sebenernya emang kelihatan bulet. Salahnya di aku itu adalah, aku tuh nggak mengkombinasikan dengan aksesoris atau dengan, eee, pakaian-pakaian lain, Kak, saat dulu. Makanya kelihatannya tuh kayak flat biasa aja bulet banget muka aku kelihatannya. Jadi akhirnya mhm.
Oh. Oh jadi, pake aksesoris nolong ya?